<laughs>
Hindi malaman, eh, 'no kumbaga parang nag-aaway, eh, 'no hindi ma Eh, oo, oo yung total, eh, nabanggit natin 'yong away nayan 'no ikaw ba, eh, kung na-experience mo na 'yun, eh, ano yung mga paraan para maiwasan yung away sa grupo niyo?
Naku, mahirap yan away-away na ganyan, oo. <chuckles> Naku, oo lalo na sa, sa sabihin ko na 'no sa pamilya naman talaga minsan 'di din maiwasan may maaway-away. Ah, grupo din ng pagkakaibigan yan ma madalas din naman yan away-away, tapos ako ang paraan ko para maiwasan siguro, ako kasi sa personal kong buhay 'no ako na siguro yung tumatayong referee madalas. Na ako na din yung na nagiging mediator ba sa Ingles, ano ba ano ba sa Tagalog 'yun? Tagapag-usap, gano'n.
Mhm. Oo, totoo yan. Puwede, oo. Hmm. 'Yun, 'yun ang maganda ro'n. Oo. Tagapam mga tagapamagitan parang gano'n. Oh. Mm.
Ayan, ang ganda no'n, ah, tagapamagitan ayan tama yan na alam mo 'yun ako na yung nagbabati din sa mga, away-away na yan, kasi ako hindi din ako komportable na alam mo 'yun may malamig na pagsasama sa isang grupo na may nagkakainitan ganiyan. So ako, ako na yung referee.
Oo. Totoo yan, totoo 'yan. Kumbaga an Kumbaga ano ka may referee, arbiter 'no? Ayo alam mo 'yun yung larong ano Game of the General?
Yan, ganyan-ganyan. <laughs> <laughs>
'Di ba arbiter tawag do'n yung sa gitna, eh, siya 'yong taga-judge 'no. Sino yung lamang sino hindi 'no, so Oo, to-totoo 'yan kasi ang problema kasi, 'pag sinabing away sa grupo na 'no, nagkakaroon kasi ng ano, eh, kampihan, eh.
Yan ganyan ako pero oo, sa inyo po ba?

Sa akin, para sa'kin, eto mahirap kasi 'to kasi depende sa grupo eh kung saan ka nabibilang. Pero siguro kung sa pansariling karanasan ko nalang, yung yun ba kasi nga di ba nga magkakaibigan kayo, magkakapamilya. Para sa'kin yung daanin mo nalang sa magaan na paraan, yung tulad nga ng sabi ko kanina yung daanin niyo sa biro di ba, para at least di ba, medyo medyo magaan lang kahit na sabihin mong, oo, away-away man yan na mabigat na away man yan p'ag dinaan mo kasi sa biro minsan, alam mo yun, nakaka-lighten din ng mood dun sa grupo na minsan ma ma ngingiti nga sila eh pero galit pa din pero, alam mo yun, yung medyo napapatawa di ba, pero at least di ba, naisip niya na hindi para hindi lang niya seryosohin kumbaga, para hindi na lumaki pa yung lamat parang gano'n yan, sa'yo ba?
Hmm. Oo. <laughs> Oo. Para light lang, oo. Mhm. Oo. Totoo yan. Hmm, oo. Pero <chuckles> Oo. Oo, kumbaga kahit iba-iba yung siyempre may kanya kanya tayong opinyon 'no, ma ib m hindi tayo pare-pareho ng takbo ng isip. Eh, kumbaga ang neutral grounds natin puwede nga, sabi mo nga na 'yon nga, daanin mo sa biro para mas maging mas yung mood 'no, medyo gumaan. Halimbawa, nagkita-kita sa isang birthday 'di inaasahan, inimbita, "O, ba't nandito 'to?" 'di ba, "ba't," 'di ba, "sige pare, alis na ako," "Hindi, huwag ka ng umalis. <tsk> Okey na 'yan, dito tayo. Para namang iba," 'di ba? Tapos 'yon na, eh ano na, biro, daanin mo na lang sa biro. Kasi 'pag nag-iiwas ka, wala walang walang walang naayos eh kumbaga. Baka ito na yung time na mag-ayos kayo, di ba? Kumbaga, maging daan ka, di ba, kahit papaano makatulong ka. <laughs>
Tama. <laughs> Oo, gano'n. Mhm. Ayan, di ba? <laughs> Kagulatan eh. Yan, tama-tama. Tama-tama. Yun, di ba? Yun ang maganda dun, oo. Ganda yan. Yun ang tunay na ano, tunay na arbiter, di ba? Tunay na referee, yan. <laughs>
Iyon, Oo nga eh, may ay, napasarap yung kwentuhan natin m
Oo, ako din, natuwa ako masyado. Masaya ako. <chuckles>
Oo, mao ang ganda ng mga, ah, mga inputs mo, maganda. Ta mm.
Ikaw din ikaw din, maraming salamat. Natuwa ko, nag-enjoy ako sa pag-uusap natin. <chuckles>
<laughs> Maganda yung napag-usapan natin ngayong hapon, ha hanggang sa muli ha. Maraming salamat sa 'yo. Nam merienda time, oo, salamat at, ah, paalam. Ingat-ingat. Paalam. Ingat. Babay.
Thank you, thank you, hanggang sa muli. Meryenda meryenda tayo, kain. Kain, kain. Babay.

"Ayun, kumusta ka niyan, na? Okey ka na raw ba?" Minsan ganun, eh, minsan kailangan mong gumawa ng alam mo 'yong white lies, 'di ba, na, "Hoy, kinakamusta ka ni ano." Oh, u
<chuckles> Ah, tama tama. At saka hindi naman white lies din minsan yung parang minsan ano, eh, siyempre nga sabi mo sabi natin magkakaibigan, magkakapamilya. Dadating din yan sa panahon na pag nag-cool down parang madadaan mo na yan sa biro, parang ganon.
Hmm. Hmm, oo. Oh, 'di ba? Oo. Iyan saba "Huy, kinakamusta ka ni ano, hinahanap ka. Di ka raw nagpunta ng birthday niya. Hmm, galit nga sa'kin. Hindi, hindi na galit yun. Nagpunta ka naman sa kabilang side. Huy, hindi mo raw siya inimbita. Hindi galit nga hindi. Eh, inaantay lang no'n imbitahin ka niya, na imbitahin mo daw siya." Di ba, at least kahit papaano sa isip nila, eh, oh, hmm, ano rin pala medyo okey na pala kami, 'di ba? Parang kahit papaano, eh hmm. Binibigyan mo sila ng way na para magkaroon o hindi na lumaki 'yong apoy kumbaga. Ah, baga ikaw na mismo
<laughs> Oh, 'di ba, mga ganon, no? Hmm. Oh, 'di ba, ganda ano, tama tama. Hmm, tama, oo, tsaka at least para mabuo din kung ano yung kaya pang buuin, ganon.
Hmm. Tama. Tsaka dun masusubukan mo 'yong kung ano 'yong reaksyon niya, 'di ba, 'no? 'Yong talagang 'yong masu 'yong sagad sa langit, 'yong sagad sa buto 'yong kung galit niya, 'di ba? O, kung di ba, 'yong mas gu mas prefer niya na, "Hindi na kami magkita, okey na ako." Mas konti, oh, 'di ba? Pero kung alam mo 'yon, oo, mm. Hmm.
Yun, oo. <laughs> <chuckles> Tama, tama depende sa sasabihin, eh, 'no?
Depende sa reaksyon niya. Do'n sa binigay mong, ah, impormasyon kunya o kuno kunyari na gano'n na, eh, maw
Kasi minsan 'pag sinabi mo yun, meron yung mangingiti na sila, eh. Yung natatawa na din sila. Yun, dun malalaman mo na na, ay re ready na 'to, ready na mag makipag-friends 'to, ganon.
Hmm, oo, oo. Mm. Oo, handa na siya magpatawad or nakita mo sa Facebook, nag-like na do'n sa sa post niya sa 'di ba? Oo, yung kahit medyo sama sabihin mo may samaan ng loob. Pero nakita mong nagla-like do'n sa mga, eh yun, kahit papaano matutuwa ka dahil alam mo may chance pang magka magkaayos ulit, 'di ba, 'yong, 'yong problema. Mem mm.
Yun. <chuckles> Totoo yan. Mhm. Ayun, tama, tama. Mas maganda nga yan, eh, na na bilang referee yung ikaw na yung nagbibigay din ng tulay din para sa kanila.
Oo. Eh, bilang kaibigan ka, eh, 'di ba? 'Andoon ka, eh. Wala ka walang baga walang masamang tinapay sa'yo pareho sila mabuti sa'yo. Hindi ka nag nag s tine nagta-take ng sides kumbaga. Ikaw ba may mga simpleng bagay na sa tingin mo puwedeng gawin natin para 'yon ma ma ma matuloy natin 'yong mga ganyang magandang samahan?
Heh. Tama, tama. Yun, totoo yan.